Mmh mh. Ouais ça veut pas dire qu'ils sont racistes ou quoi que ce soit, mais ça prouve que, voilà, ça prouve que, heu, dire, heu, des choses à la télé, ça peut avoir une grosse répercussion sur les gens, et voilà, faut pas prendre ça à la légère. Parce que les gens en général, heu, comme je dis, il y a les moi j'appelle les indépendants, mais aussi les grosses, heu, grosses chaînes télévisées qui ont des supérieurs, qui ont des des obligations envers certaines personnes ou même appartiennent à des gens très riches.
Y et Pas du tout, c'est inconscient. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Bien sûr, des obligations. Complètement. Oui.
Heu, et des gens qui sont, on va dire dans une certaine classe sociale et qui peuvent, heu, utiliser, heu, bah, justement ces informations pour leur, heu
Oui. Oui.
comment dire? Bah pour pour leur business, qu'en gros ils ce qu'ils vont un peu montrer ils vont te donner comme impression que ça les arrange. C'est ça pour leurs profits, c'est ça, exactement.
Dis-moi? Oui. OK. Ah ils s'en servent à leurs profits. Bien sûr. Oui, je comprends.
Mmh mh.
Bah c'est certain. C'est, heu, c'est une forme de pouvoir. Aujourd'hui, tu tu détiens un canal de communication. Tu as la possibilité d'envoyer des informations à grande échelle et qui passent au-dessus de tout autre canal de communication, la télévision.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. C'est ça, bah notamment X. Il y a X en ce moment, heu, le le le nouveau Twitter.
Ça, c'est internet, c'est incroyable.
Heu, bah, je sais pas si tu as l'occasion d'aller sur ces applications un peu, heu, d'informations? Heu, moi ce que j'aime bie moi ce que j'aime bien, c'est que vraiment les gens peuvent écrire tout et n'importe quoi. En gros, il y a pas de limite, tout le monde peut dire sa pensée, à faire prouver, heu, ses recherches. C'est et tout le monde peut y avoir accès, rapidement, donc heu, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça assez sympa, heu, de dans le cadre où, heu, cette application reste, heu, on va dire: «neutre», en gros. Parce que c'est vrai qu'un moment Twitter avant de se faire racheter, ben, heu, ça mettait en avant ce qui leur arrangeait et ça et ça censurait justement s
Je reste informé, ouais, mais je n'y vais pas. Oui. D'accord. OK, oui. OK, c'est intéressant. Oui. D'accord. D'accord.

Ouais, c'est important. Aujourd'hui on doit être sûr de ce qu'on nous raconte, c'est c'est primordial. On ça peut nous mener à l'erreur, ça peut nous mener à faire n'importe quoi. Ça je sais pas, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, tu vois? Sur internet, certes on a des très bonnes informations, on a la facilité, bah, de pouvoir accéder à beaucoup de choses auxquelles on ne pouvait pas accéder autrefois
C'est faut faire attention! Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ça après après je dis pas que tout est pertinent ou ou quoi que ce soit et il y a des choses qui servent à rien, mais au moins tu peux voilà, au moins tu peux il y a la place à la à la réflexion, il y a la place à la recherche et c'est ce côté-là que je trouve, heu, bien.
mais voilà il faut vérifier la véracité. Complètement! C'est vrai, hein! C'est vrai que, heu, tu tires une bonne conclusion parce que c'est réel, ça a ouvert une porte à ce qu'on se pose des questions, internet. Autrefois les gens, bah, c'est la télé. La télé c'est la vérité, point.
Mmh mh. Mmh mh. C'est ça! Exactement, c'est ça. Mmh mh. C'est ça, si la télé l'a dit, c'est que c'est vrai! On réfléchit pas à à d'autres possibilités, à d'autres angles, à d'autres façons de voir les choses, et on reste assez fermé, heu, du coup là j il y a moy je dis pas que tout le monde est ouvert et de plus en plus ouvert mais aujourd'hui on a les moyens en tout cas, d'être, heu, plus ouvert, plus, heu mmh mh.
Exactement! Totalement. Totalement. Non. C'est ça. Si si on se renseigne, on peut trouver les choses dont on a besoin, c'est certain!
Exactement! C'est ça, c'est exactement ça.
Mais il faut bien filtrer.
C'est ça.
Vérifier la véracité, la pertinence, les discours.
C'est ça et essayer de essayer d'écouter les bonnes personnes, qui, heu bah, qui qui qui ont déjà fait des vraies réflexions neutres avec des preuves. Avec, heu voilà, se baser sur ce qui était déjà arrivé dans le passé, et cetera, donc il y a beaucoup de gens qui font de très belles recherches, qui s'y connaissent, heu, vraiment sur le sujet, et heu c'est comme par exemple un jour, hem, sur un plateau télé, y avait heu heu, je sais pas c'était Raoult je crois, et en gros il di il disait: «Mais vous êtes qui vous tous, vous êtes sur sur cette table, qui êtes-vous? Vous êtes des médecins? Mais aucun! Même moi!» Il y en en il parlait de lui, il disait; «Même moi je suis pas légitime à parler, heu, de ce sujet là, je suis pas médecin en en» et il s a donné, heu, bah, la le la spécification «personne s autour de cette table l'est, mais vous parlez comme si vous étiez des vrais spécialistes qui connaissaient le métier par cœur. On n'a aucune légitimité à parler de ce sujet, vous êtes là à parler pendant 1 heure, à dire des choses complètement folles. Alors que vous avez aucune légitimité. Amenez un vrai spécialiste, un vrai des historiens, a amenez des des archéologues, amenez des professeurs, c'est eux qui sont légitimes à parler de ces sujets là. C'est pas des gens, heu, qui des gens sur des plateaux télé, qui ont aucune connaissance et qui répètent juste ce qu'on leur dit».
Oui. Bien sûr, oui. Oui. Bien sûr, oui. Oui, dis-moi. Très bien. <chuckles> Oui. Oui, très bien. D'accord. Eh oui. C'est c c'est ça! On est d'accord.